فاهم. أنت لمّا بتخُش طبعًا للشغل في وقت معيّن، بتحس إن أ مُتطلباتك بتزيد و واحتياجاتك بتزيد، بت بت بتحكُمها على قد الفلوس اللي معاك، وده طبعًا حاجة يعني يعني أي حد بيشتغل بيتعرّض لنفس الموقد م بالموضوع دوّة. إن هو بيبقى عادي بيلاقي نفسه مثلًا آآ لأ علّى بقى سَقْف طموحه في المصاريف، وبقى يصرف أكتر ما بي ده الهدف الأساسي من الشغل. إن هو يحسّن مستوى دخلُه، ويحسّن مستوى معيشتُه. ف فبيتطلَّب منّك إن أنت تبقى بتشتغل طول الوقت، عندَك التزامات معيّنة بقى يا سلام لو التزمت بعربية والّا بقِسط مثلًا شقّة والّا حاجة، فالموضوع بقى بالنسبة لك إجباري. بالضبط آه. بس عندك كويس إن أنت عندك مرونة إن أنت تقدر تأجّل ده حلو أوي. يعني تقدر تأجّل في الوقت اللي أنت مستريّح فيه بقى لمّا تحس إن أنت شُغلك سامح لك دوّة. طب قُل لي أنت مثلًا عندّك كام مادّة بت ب ممكن محتاجة آآ تخلّصها مثلًا في ال في ال في الماستر بتاعك أو في الماجستير الماجستير بتاعك دوّة؟
أيوه بالضبط. أ بُص المفروض إن عدد المواد الإجمالي أ هم 12 مادّة. ال12 مادّة دُولَة أنا كنت إيه، مقسِّمهم قُلت علشان آخُدهم على سنتين، فمحتاج إنّي آخُد 3 مواد في الترم بحيث إنّ إيه، 3 مواد كل ترم يبقى ال السَنتين بالضبط، وأقدر إنّي أناقش الرسالة بتاعتي والدنيا تبقى بسيطة، أبقى خلّصت الماجستير بتاعي في سَنتين بس. ولكن آآ الحياة مش دايمًا ورديّة آمم المواد لمّا اتعرّضت لها أو بصّيت عليها لقيت المواد صعبة. ولمّا سألت حد أ أ بالفعل خلّص الماجستير قال لي: "أنت محتاج على الأقل آآ ساعتين يوميًا علشان تذاكر ال ال المواد بتاعتك علشان تنجح فيها بس. فطبعًا ده رقم كبير ساعتين يوميًا، يعني ما كنتش باذاكرهم أيام الجامعة، فهاذاكرهم وأنا في الماجستير الموضوع صعب. فهي أ بالضبط الم
إمم. تمام. بالضبط. إمم. إمم. تمام. إمم. جدًا آه. فهمتك آه فهمتك. إمم. فهمتك. <chuckles> بالضبط. وكمان وأنت شغّال كمان دلوقتي، في الجامعة كنت متفرّغ لل أوي للدراسة بس، لكن دلوقتي أنت شغّال بقى، وعندك التزامات وعندك مسؤوليات تانية حلو أوي.
الله ينور عليك. ومش هينفع أقصّر في الشغل، فهي بقى معادلة صعبة.
طب آه بالضبط لأ. طالما أنت هتخسر ده يا تخسر ده فأنت لازم تفكّر بحِكمة شوية. ولازم يعني الموضوع يعتمد شوية على صبرك، وإن أنت تطوّل بالك شوية، طب هل أنت عندَك مثلًا إتاحة إن أنت بَدَل ما تدرس 3 مواد مثلًا في ال في الترم والّا تدرس هل ممكن مثلًا تدرس مادّة والّا مادتين؟ ومعلش فترة هتطول معاك شوية، بس مع ذلك هتبقى أنت واخِد راحتك وتبقى مش ضاغط نفسك. لأ وفي كمان في حاجة، أنت ممكن تدرس المادّة دي ب تجيب فيها تقدير عالي جدًا، لإنّك أنت ما بتعملش غيرها هي أو مادتين كمان مثلًا في الترم هل عندك الفُرصة تعمل كده في ال في الجامعة بتاعتك؟